Oye, cuéntame, ¿hay cuál fue tu primer trabajo y sobre todo, qué aprendiste de él?
Pues mira, mi primer trabajo fue cuando estaba en la universidad, digamos mi primer trabajo formal, porque antes de eso ya había trabajado como, trabajitos de verano y así en vacaciones ajá, desde que estaba en la prepa. Pero mi primer trabajo formal, así de que me dieron de alta en el seguro social y todo este rollo y que tuve que dar, eh, recibos de honorarios. Fue en una escuela de idiomas, eh, una compañera llegó un día cuando estábamos en el séptimo semestre de la carrera y dijo: "Que se iba a salir de su trabajo y que si a alguien le interesaba", y pues yo levanté la mano porque dije: "¿Y por qué no? Ahí fue.
Okey. Ujú. Sí. Ujú. Sí, claro.
Eh, ajá, era en el área de relaciones públicas de una escuela de idiomas.
Uh. Okey, ¿y qué se hace ahí más o menos? Cuéntame.
Pues básicamente era dar informes. La verdad es que nos <chuckles> nos tenían el el el puesto estaba muy rimbombante, ¿no? Así relaciones públicas, <chuckles> pero era: "Eh, básicamente estar, eh, ahí dando informes a la gente que llegaba a preguntar por los cursos, etcétera". Aunque claro, también nos encargábamos de organizar los festejos escolares. Entonces por eso sí abarcaba un poquito más, ¿no? Eh: "Monitoreábamos los medios, llevábamos las pautas también de de publicidad" Entonces estábamos monitoreando siempre los medios para asegurarnos de que todo lo que se contratara se publicara o se escuchara en el radio.
Ujú. Sí. Okey, ujú.
Y entonces también los festivales escolares, por ejemplo, eh, Acción de Gracias, pues era de idiomas, ¿no? Entonces todo lo que era festejos internacionales nos en nos tocaba a nosotros, y di hablo en plural, porque en esos puestos tenían chicas estudiantes. O sea, yo, por ejemplo, trabajaba en las tardes porque iba a la escuela en las mañanas, pero había otra chica que trabajaba en las mañanas porque ella estudiaba en las tardes. Entonces nos acoplamos bastante bien, los sábados, ahí sí trabajábamos las dos juntas.
Okey. Okey, ujú. Okey, sí, suena muy muy dinámico, sobre todo que no era solamente como tal una sola actividad, sino que era como muy variado. ¿Qué es lo que más disfrutabas tú? Por ejemplo, de todas estas actividades, ¿qué es lo que más te gustaba hacer?
Pues sí, la organización de los eventos, la verdad, la organización de los eventos era lo más padre porque, pues, mira, dar informes no era nada pesado, era algo que estábamos haciendo constantemente, día a día, pero lo pesado eran las campañas de inscripción, o sea, cuando era inicio de cursos, teníamos que estar hablando y hablando y hablando. Todos los que nos habían ido a pedir informes, ¿no? Entonces, eso sí era un poquito cansado y un poquito tedioso. Entonces, realmente la parte de mi trabajo que más me gustaba era inscribir a la gente cuando llegaban realmente a inscribirse y, eh, los festivales, los festivales del instituto, esos eran padrísimos, y la verdad es que sí tuve suerte porque, mm, yo creo que ese fue el primer trabajo que tuve relacionado con lo que yo estudié, yo estudié comunicación. Entonces, la verdad, me sentía como pez en el agua. Y después, cuando me gradué, el director me dijo que la directora general porque él era director del plantel de don la ciudad donde yo estaba, pero tenían sucursales en otras ciudades y la directora general había visto mi trabajo y que yo le había caído muy bien y que también era comuni eh, eh, comunicóloga, etcétera. Y, pues me querían contratar de tiempo completo y yo acepté. Entonces, digamos que ya salí con trabajo de la universidad. <chuckles>
<chuckles> Sí. Ujú. Ah, okey. Ujú. <chuckles> Claro. Mm, qué buena onda. Ujú. <gasps> Oye, qué padre, ¿no? Que hayas tenido esta esta oportunidad y sobre todo, que era un trabajo que realmente disfrutabas en en ese tiempo. Eh, y precisamente bueno, tengo curiosidad sobre algo en específico. Me dices que esto se dio como una oportunidad, eh, por el hecho de que salió tu amiga. Pero realmente, ¿por qué decidiste trabajar pese a que estabas estudiando? ¿Tenías alguna necesidad o solamente fue por intentar hacer algo diferente?
Ujú. Pues, yo sí lo hice por ayudar a mis papás, porque yo pues era una, eh, era una estudiante foránea y además becada. Entonces había muchas cosas que yo no me podía dar el lujo de comprar o de gastar, por ejemplo, yo me acuerdo que había muchos viajes de esos que se organizan en las carreras, ¿no? Cuando estás en la carrera se organizan viajes, este, que el, la el Congreso de co de comunicación en tal lugar, y tal ciudad, y así yo nunca pude ir a esos. A mis papás no me podían dar ese esa, pues, ese, no se, podían dar el lujo, ¿no? De mandarme o me acuerdo perfecto, cuando mis compañeros fueron a ver a Michael Jackson o a Madonna cuando todavía hacían conciertos, ¿no? Bueno, Michael, sobre todo se fu se organizaron y se fueron a México. Claro, eso ya como pues, como ocio no no parte de la escuela, pero pues, eran mis amigos, ¿no? Y yo no podía ir entonces, en cuanto esta chica llegó diciendo este oigan, ¿quién quiere trabajar? Pues, yo levanté la mano, ¿no? Yo dije ay, claro, un dinerito extra para mí. Al fin voy a poder comprarme cosas, o sea, yo sentía feo de que, por ejemplo, me acuerdo mucho también que llegaba una chica vendiendo pambazos del salón. Una chica del salón hacía pambazos para vender y de verdad era difícil que yo pudiera comprarle, o sea, un triste pambazo. Así te la pongo yo llevaba mi desayuno de casa. Este, me partía una manzana y me acuerdo que había un compañero que su mamá tenía una tiendita.
Okey. Oh, ya. Okey. Okey. Uh. Sí. Sí, claro. Ujú. Okey. Sí, sí, sí. Ujú.
Y, este, y veía que me comía mi manzana así solita y me decía: "No, yo te voy a traer el yogurt". O sea, así de pobre <chuckles> me veía, yo creo. Claro, también por convivir, ¿no?, porque ya de ahí le le daba yo, y todo esto, digo, no no éramos novios ni nada. O sea, de verdad era un amigo del grupito que teníamos y me dijo: "No, yo te voy a traer un yogurt". Y me traía un yogurt todos los días para, este, comerlo con mi manzana. Este, entonces sí fue más que nada una cuestión económica.
<chuckles> Okey. Sí. Sí, sí, sí, entiendo. No, pues, la verdad es que qué buena oportunidad el el haber podido aprovechar esta esta circunstancia, ¿no? Hasta parece que los planetas se alinearon para <chuckles> para que tú tuvieras esta esta oportunidad. Y qué padre.
Sí. Pero <chuckles> pero, ¿sabes cuál fue la la realidad?, que esta chica se salió de trabajar de ahí porque, bueno, ella lo pensó muy bien. O sea, ella estuvo trabajando ahí como 1, año y algo. Pero me di cuenta después de que todo fue plan con maña, y digo, bueno, qué padre que ella se pudo dar el lujo de decir: "Ya no quiero trabajar ¿no?", porque pues, ella no no tenía la necesidad que yo tenía, como dices todo se alineó, pero su plan con maña fue porque precisamente, fue el último año de la carrera. Claro, en el último año y último semestre es cuando empiezan las las pues, todos los festejos de la graduación, ¿no?, que si la pre-fiesta, que si la fiesta de no sé qué, que si la entrega de premios de la generación, que si, o sea, había mucha convivencia y ella quería estar libre para todo eso, cosa que yo no pude hacer. O sea, yo sí tenía <chuckles> que cumplir mi horario laboral, y me acuerdo perfecto de haber llegado tarde a la pre-fiesta, por ejemplo, había una parrillada que que nos habían dado por por el paquete de graduación y yo llegué ya bien tarde, ya todos estaban bien enfiestados y todo. Y yo, em, a la foto de generación, porque pues, obviamente también fue en la tarde, yo pedí permiso y sí me lo dieron, pero así vestidita y maquillada y todo me regre me tuve que regresar a trabajar, que me acuerdo perfecto que li vio entrar y me dijo: "Ay, ¿qué se necesita hacer para que vengas a trabajar todos los días así?"
Okey. Sí. Oh, ya, sí. <chuckles> Sí. Ujú. Mm, ¿cómo crees? <chuckles> Okey, sí, no, pues, la verdad es que e evidentemente, pues, vaya, requirió algunos sacrificios como lo dices tú, pero pero al final tuvo un un buen resultado, ¿no? Digo, independientemente de que pudieras obtener tu dinero, al al final que pasando este tiempo pudieras lograr tener como que un ingreso más fijo y es algo, pues, es algo que se agradece bastante, sobre todo porque eso no es muy común, que la gente disfrute su su trabajo, ¿no? Entonces, justo
Ujú. Sí. No, la verdad, sí, lo disfruté mucho y de hecho, ya cuando me contrataron de tiempo completo hasta me subieron de puesto, o sea, ya no estaba yo en en en frente, ¿no?, en el área de relaciones públicas, porque era, pues, haz de cuenta que entrabas a ahí al a la escuela y pues, lo primero que veías eran esos escritorios, ¿no? Es era una escuela bonita, pero pues, estabas a fin de cuentas a la vista de todo mundo. Digamos que me dieron la posibilidad de tener mi escritorio en el área académica, donde todos los maestros tenían sus lockers y me hicieron como, em, eh, encargada de esa área académico, o sea, ya yo tenía que ver con los maestros, darles sus planes de estudio, armarle sus grupos, em, tenía yo también que entrevistar a posibles maestros. Digo, el director tenía la última palabra ¿no?, pero yo era como el primer filtro. O sea, ya ese nivel de confianza me tenía, entonces, sí estuvo muy padre, la verdad, muy, muy padre.
Ujú, qué bueno. Sí. Mm, okey. Okey. Sí, sobre todo que suena que tuviste la posibilidad de adquirir muchísima experiencia, ¿no? Justo, eh, por esto te preguntaría, tú actualmente, digo, no sé, si sigas en ese trabajo, me imagino que no, pero, eh, en un inicio, ¿tú qué dirías que te llevaste de ese de ese primer trabajo, eh, como habilidades, digamos, para para tu futura carrera profesional?
Sí. No. Eh, perder el miedo de hablar con las personas desconocidas, porque como te decía, era de hablarles por teléfono y: "Ay, me presento Fulanita de tal, hablamos el otro día porque estaba interesado, en tal y tal curso y esto y el otro", o sea, esa pena de tener que hablarle por teléfono a alguien para hacer pues una especie de telemercadeo sí tú quieres, pero pues no cualquiera se anima, ¿no?, a a estar haciendo ese tipo de llamadas y también a am, e ese contacto con la gente que que me me encantaba, o sea, a fin de cuentas, eras la primera cara de la escuela, ¿no? Por muy sencillo que se viera: "Ay, sí, pues nada más dar informes y vengo a preguntar", y yo le daba los precios y lo que tú quieras. Pero también tenías que tener cierta habilidad para vender, ¿no? Porque, por ejemplo, había otras escuelas que te decían: "En seis meses ya estás hablando inglés", ¿no? Y pues yo tenía que ser muy directa con ellos. Yo les decía: "No, mira, a ver, aquí es, vas a a otro ritmo porque te enseñan bien la gramática, vas a a aprender un inglés estructurado". O sea, vender algo que pues, a fin de cuentas, a lo mejor la gente decía era más caro, pero decirles a ver, pero estas son tus ventajas, ¿no? Y aquí puedes presentar tal examen y tal examen y te o sea, es, era, yo creo que esas esas habilidades las inicié ahí.
Okey, ujú. Sí. Sí, claro. Ujú. Sí, claro. Sí, claro. Sí, sí, sí, sobre todo, eh pues creo que justo lo que mencionas, ¿no?, el el perder el miedo a a este trato con las personas, porque al final, justo como lo mencionas, el tema del telemarketing, eh, digo, al final estaba ahí, ¿no?, independientemente de que fuera incluso hasta medianamente presencial, pues tú tenías que saber vender y para una persona que no, pues digamos, es, eh, no tiene esa práctica, ¿no?, de poder hablar con cualquier persona, pues se complica muchísimo y precisamente el poder haber obtenido esta experiencia. Te te ayuda, no, ya ni siquiera solo para trabajos similares, sino incluso hasta para una entrevista creo que vas muchísimo más preparada con esa fluidez al hablar al comunicarte. ¿Tú crees que te haya ayudado en ese en ese aspecto?
Ajá. Ujú. Sí. Así es, sí. Pues la verdad, sí, porque de hecho, de ahí salió mi siguiente trabajo. <chuckles> O s s sí, o sea, ahí en precisamente al haber vendido un curso de francés a unos chicos de una maestría. O sea, e era un grupo que estaba estudiando una maestría y que se iban a ir a Francia a pasar un mes porque allá iban a hacer un una materia, ¿no?, entonces les interesaba un francés así express, ¿no?, un curso rápido.
Okey. <sniffs> Okey. Sí.
Y a mí me mandaron a vender ese, <chuckles> entonces ahí conocí a un chico que bueno, e empezamos a salir lo que tú quieras después, cuando ya después se habían inscrito. Y por él entré a mi otro trabajo. o sea, al q al al trabajo siguiente de ahí, que también fue padrísimo, y también era relacionado con mi carrera porque él conocía a alguien que se encontró en un gimnasio así de repente, "oye, me encontré a fulanito de tal este en el gimnasio y me dijo que anda buscando a alguien así, así, así y yo pensé en ti", y yo dije, ¿cómo?, o sea, a ver. De hecho, acababa yo de renunciar a la escuela por otra razón, porque me iba a ir a una agencia aduanal, eh, que también un maestro de ahí me me me conectó. Pero justo ese día que acababa yo de renunciar llegó este chico y me dijo: "Oye, pues pensé en ti para este proyecto, o sea, para este puesto, o sea que están buscando", y yo, ¿cómo? Y también fue un trabajo padrísimo en promoción comercial, que también era de de vender pero ahora el puerto en general era promover, eh, las importaciones y exportaciones a partir del puerto, ah, entonces desarrollar material informativo, viajar también a otros puertos a eventos portuarios. Estuvo padrísimo, la verdad y no, no me arrepiento de nada, y como dices, todos los astros se alinearon porque los dos trabajos fueron así como porque se me dieron, o sea, se me presentaron las oportunidades.
Okey. Sí. Okey, ujú. Sí. Sí que sí son súper de verdad. <chuckles> Sí, qué padre. Sí, sí, sí, totalmente. y aparte que vaya, habla muy, muy bien de tu de tu gestión que al final las personas eh digamos cuando cuando saliste de este trabajo, pese a que no f se siguió el plan original, vaya, la la las personas te buscan a ti porque te conocían, no no solamente por que hayas aplicado o algo así a a un nuevo puesto, sino que directamente ya vienes referida por por esta experiencia, ¿no?, esta esta buena gestión que hayas hecho. Sí, sí, sí, sobre todo, pues que padre, la verdad es que muy, muy interesante esta historia, me me encantó que me compartieras esta experiencia y te agradezco muchísimo el el haberme platicado todos estos detalles que suenan muy divertidos, muy bonitos y muy dinámicos para tu vida.
Ujú. Sí. Ajá. Sí, porque me conocían. Sí. <chuckles> Ay, muchas gracias por escuchar y espero que no sea la última vez que platiquemos y pues nada más. Si algo se queda es que la oportunidad siempre llama a la puerta, nada más hay que estar listos para abrirle.
Por supuesto, estar preparados para poder tomar las oportunidades. Pues muchísimas gracias y que tengas una bonita noche.
<chuckles> Así es. Gracias, chao.